Olha, eu queria alguns conselhos. Porque eu sinto que eu preciso estabelecer limites no meu consumo diário de mídia.
Uhum, cla Hum, ok.
Eu tô passando muito tempo, assim, consumindo coisas que não me agregam em nada <giggles> eh, e eu queria saber, sabe? Como que eu posso limitar esse tempo que eu passo consumindo mídia todos os santos dias.
Hu aham, sim. Hum, entendi. Olha, uma coisa bem comum que acontece hoje em dia, né. Tá todo mundo o tempo todo com o celular na mão, né. Então, eh, realmente as pessoas têm passado muito tempo ali no celular e e muitas vezes atrapalhando, né, rotinas do dia a dia. Mas, eu queria entender um pouquinho mais, assim, como que é isso pra você, assim? Eh, me conta primeiro o q q que tipo de aplicativo ou aplicativo ou TV, que mídia que você usa, assim, que você mais usa, que você sente que está te te atrapalhando no dia a dia?
Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Olha, eu fico muito no celular, eh, e eu nu não era essa pessoa, sabe. Eh, é até engraçado, assim, porque quando começou essa febre de smar smartphone, né, quando a gente para para analisar foi muito recente, né. Tipo foi ontem, né.
Uhum. Tá. Ah, muito, né. Assim sim, é porque avançou muito rápido a tecnologia, né. E tá avançando, né. E cada dia tem, eh, inserido mais coisas assim que tomam o tempo, né. Nu nu né, n e e aí tem de tudo, né. Todas as mídias que você possa imaginar, né, de tela Se tão, enfim. Hum.
Aham. Pois é. É impressionante. Aham. <giggles> É é. E e assim eu não era, sabe. Eu não era essa pessoa, demorei muito para ter ter Instagram, sabe? Pra você ter uma ideia todo mundo tinha Instagram e eu não tinha, aí eu tive que fazer um na na faculdade tinha uma disciplina, eh, que a gente precisava montar um uma empresa e tal, e aí eu montei uma agência de viagem, e aí eu montei um Instagram na verdade não foi uma agência de viagem, foi um blog de viagem e eu montei um Instagram só por causa disso.
Uhum. Ah, olha só. <giggles>
Eu criei esse perfil e não era para ser meu, né, era era um trabalho de faculdade, mas aí eu acabei ficando com ele, e aí eu tenho ele até hoje. <giggles>
Aham. Aham. <laughs> E ele te consome muito tempo hoje em dia? Você fica olhando muita coisa? É.
Consome, viu? É impressionante, porque assim, eh, eu comecei a reparar alguns meses, assim, que eu tava realmente ficando muito tempo, e aí eu falei assim: "Ah quer saber, eu vou achar uma alguma estratégia, né, pra ver se eu fico menos e tal." Aí eu coloquei aquele limite que o próprio Instagram tem, né. Que você pode limitar o tempo assim. Nossa, aí eu fiquei muito chocada.
Uhum. Sim, aham.
Porque eu percebi que eu bato o limite muito rápido.
Ah, olha só! Ah interessante isso. E e mas e aí, quando você batia o limite você parava ou não? Você s só dava colocava ali uma senha de novo des desbloqueava? <giggles>
É. <chuckles> Então, eh, é muito comum eu ficar naqueles mais 5 minutos, sabe. Mais 5 minutos, tipo, u u né. O alarme de manhã assim. E eu tenho tentado agora, quando dá o limite tipo, jogar ele longe, sabe?
Hum, tá. Tá. Aham. E e você e e você não tem horário definido assim pra pra olhar? Você vai olhando o dia todo? Porque eu acho que grande parte das pessoas tem esse problema, porque? Pega ali durante o dia e e aí principalmente redes sociais, né, se você entra pra ver alguma coisa, aquilo vai te deixando ali, né? Vai parecer uma coisa mais interessante. Você vai vim vendo a vida das outras pessoas, as pessoas que você segue, vai indo, indo, quando vê, você já gastou. O que era pra ser só uma olhadinha rápida, acaba ficando ali meia hora, 1 hora. Com você também é assim?
Uhum. Sim. Uhum. É, é bem assim. Eu não tenho um um horário fixo para ver. Eh, eu eu acho que assim, né, algumas coisas contribuem pra isso, porque, por exemplo, eu moro sozinha. Então eu passo muito tempo sozinha, né? Eh, e quando eu sinto quando eu estava no Brasil, quando eu morava com minha mãe até agora, recentemente, que a minha mãe veio me visitar aqui, eu acabo consumindo bem menos, porque eu tenho ela, eu tenho ela pra conversar, eu tenho coisa pra fazer e tal. Então assim, eh, quando e eu, morando sozinha, eu tenho uma gata, eu converso com ela, mas assim
Tá. Uhum. Uhum. Hum. É, não dá pra passar, <laughs> o dia todo ali conversando. Aí, realmente, o celular tá ali tá ali disponível, né? E e você sai de casa, assim, bastante? Porque tem pessoas, por exemplo, que con ou que conseguem não pegar o celular na rua. Então colocar umas atividades, assim, ao longo do dia, hã, eu acho que te tira um pouco dessa, né, do celular. M m, você você tem atividades definidas, assim, durante o dia ou você passa muito tempo em casa?
É. Uhum. Ah. Eu passo muito tempo em casa, porque eu trabalho de casa. E os meus 2 trabalhos, né, eu preciso ficar sentada na frente do computador, assim. Então, eu fico muito tempo em casa. Eu saio pra ir pra academia, né, normalmente eu vou com celular, mas aí eu vou, eh, ouvindo podcast, ouvindo música e tal. Eh, mas eu sou aquela pessoa que quando tá realmente fora fazendo uma atividade, eu não ligo pro celular, sabe? Eu não sou que fica ali o tempo todo com ele, respondendo, tirando foto, sei lá o quê. Eu na verdade, assim, eu não tenho aquela ansiedade que muitas pessoas têm de responder mensagem. Na verdade, eu sou o contrário. Eu sou péssima, eu tenho assim <laughs> um problema crônico pra responder mensagens. Então, eu não ligo das pessoas estarem falando comigo e eu simplesmente ignorar, sabe? Eu então, assim essa esse tempo, aí, digamos assim, eh, pra mim não é tão impactante, mas eu sinto que o a questão é que, volta e meia, eu tô principalmente quando eu tô em casa, eu pego pra dar uma olhadinha, assim, e já é no automático, né? Eu pego o celular pra ver a temperatura, quando eu vejo, eu tô no Instagram. Eu falo: "Ué, gente? Como é que eu parei aqui?" <laughs>
Hum. Ah, tá. Entendi. Uhum. Aham. Uhum. Hum. <laughs> Uhum. É é é porque é viciante também, né? Aquela coisa de vou só dar um olhadinha, e aí, passa muito tempo, né? É é realmente pro como você trabalha de casa, você fica mais suscetível a isso, né? Se você estivesse em outro ambiente e tivesse mais pessoas também, gente pra conversar, realmente, imagino que você não não teria ess porque já que você citou, né? Porque tem realmente, tem algumas pessoas que na rua nem pega, né? Tá fazendo outra coisa, esquece totalmente. Não tem aquela coisa de ficar respondendo a mensagem. Então, né? Você realmente deixa o celular de lado. Então, talvez uma alternativa seria, talvez, eh se limitar mesmo um determinado horário. Você acha que isso seria possível? E aí só que, aí, você pode entrar cair numa armadilha, que é o horário antes de dormir, né? Porque muita gente também não vê o celular durante o dia, aí pega um pouquinho ali antes de dormir, e acaba atrapalhando o sono. <laughs> Então você só teria que tomar cuidado com isso, porque isso também é um outro um problema que aco que acontece muito, né? É, e porque, aí, você deixa tudo pra ver num determinado horário, e aí, não dá tempo. Você ficar vendo, sendo consumido, ali, por aquele <laughs> por aquel aquelas informações e a mente muito agitada, né? Então não
Uhum. Sim. Uhum. Claro. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. É, é verdade. Uhum. É. Com certeza. É. Olha, assim, pensando, né, igual essa questão quando você que você comentou, assim, né, de um horário específico. Eu tô analisando aqui. Eu acho que, talvez, na hora do almoço
Uhum. Hum, sim. É meio do dia. Melhor, né?
seja bom, porque não vai ser nem aquele vício matinal, que eu tô tentando quebrar mas tá muito difícil, de acordar e já pegar direto o celular, assim, sabe?
É, porque, aí, isso atrasa as suas tarefas do dia, né? Porque se você passa muito tempo, ali, você já, né, vai perdendo a rotina do dia, né? Você começa já tarde, né? Já começa meio atrasada, né? Uhum.
Uhum. Sim. Exatamente, já começa atrasada. E também não ser esse eh, esse hábito noturno, né, que também é prejudicial, como você falou. Então também ficar ali na cama, né, no celular também não é bacana. Então eu acho que a melhor opção, pra mim, seria na hora do almoço, que é uma hora que eu dou uma paradinha, vou fazer minha comida, e aí, eu poderia usar.
Sim. É. É, essa realmente seria uma uma opção melhor. E aí, tem mais alguma outra mídia? Assim, TV, essas coisas, você não não te atrapalha, não é uma coisa do dia a dia, assim? É só no é no celular. Ah.
Ah, eu vejo pouco, sabe? Eh, eu gosto muito de ver série, ver filme e tal, mas acaba sendo pouco assim, sabe? Eu acho que é consumo super razoável. Inclusive, eu trabalho com isso, então, muitas vezes, eu vejo por obrigação.
Ah tá. Aham.
Eh, mas eu tenho uma outra mídia <laughs> que, olha, ela é tão tentadora. Que que acontece: aqui, na Europa, tem um aplicativo que ele é de roupas de tudo usado, principalmente roupa, mas tem várias coisas.
Qual é? Hum. Sim.
E aí, eh, ele conecta alguns países. E você consegue achar produtos muito bons, num preço muito bacana.
Hum, olha só. Aham.
É, e eu adoro comprar roupa diferente, sabe? Eu gosto de umas peças meio únicas, assim, sabe, que fogem daq do padrão, assim, que tá todo mundo usando.
Aham.
E eu acabo perdendo muito tempo nesse aplicativo, porque e eu não tô precisando de nada, né? Eu preciso de mais nada na minha vida, mas eu entro nele e falo assim: "Ah deixa eu dar uma olhadinha". E aí quando eu vejo, já tô um tempão, porque assim, é é como se eu entrasse num brechó, num bazar do tamanho de um hangar e eu fosse procurando
Aham. Aham. Ai. E aí fosse garimpando ali. E aí duas coisas acontecem: Você gasta muito tempo e muitas vezes gasta dinheiro também sem precisar, né? É, esse é um problemão mesmo. <laughs>
E garimpando ali. Aham. <laughs> É. Ai, olha, mas assim, é complicado sabe? Porque é uma relação de amor e ódio, porque volta e meia eu acho umas peças que hoje eu tenho no meu armário, eu falo assim: "Meu Deus", sabe? Assim são minhas peças preferidas, assim eu amo elas, eu comprei 2 casacos que eu sou completamente apaixonada por eles. Então assim, é uma relação de amor e ódio que eu tenho com com esse aplicativo.
Valeu a pena. Hum, entendi. <chuckles> Eh, então o ideal nesse caso era separar também ali um momento não f não ficar abrindo todo dia, não sei se isso é diário assim, você se qual a frequência que você usa?
Uhum. Ai, eu tento não abrir todo dia, mas é quase todo dia. Tem alguns dias que eu não abro, mas assim, é porque é assim, quando eu não quero eu eu falo eu falo pra mim mesmo: "não não vou usar o Instagram", aí quando eu vejo, eu tô nesse outro aplicativo. <laughs>
Hum, <snorts> entendi. <giggles> Ambos assim então deixar o celular longe, não tô brincando. <giggles> Mas eu acho que eh, t seria um trabalho mental, assim pra deixar envolver uma vez na semana assim, no sábado eu vou dar uma olhadinha, ver se tem alguma coisa e realmente colocar isso na cabeça, porque aí você também economiza dinheiro, né? Porque se você não ficar olhando. É, porque sempre pode ter coisas boas aí dá aquela sensação, né, de tô perdendo algo, né? Muita gente sente isso, né? Tô deixando passar algo, né? Mas
É. <laughs> Uhum. Aham. É. Uhum. Claro, é, não e eu tenho amigas que usam também, então as amigas falam: "Ai eu achei u um casaco maravilhoso", ai eu falo assim: "Meu Deus". E assim, e é isso eu gosto dessa de ach na hora que eu acho uma coisa que eu gosto, eu fico tão feliz, sabe? É tipo realmente bater pé no shopping assim que é a a gente fazia isso antigamente, eu já não faço mais. Mas assim, na hora que eu acho alguma coisa que eu falo: "É a minha cara, eu amei, baratinho". <laughs>
<laughs> Uhum. Ah. É, então, dá um prazer de c fazer um bom negócio, né? É, eu acho que teria que limitar, então ali, uma vez na semana, você dá uma olhadinha, né? Porque vai que realmente pega alguma coisa, né? Descobre alguma coisa legal, né? Mas, eh, seria bom limitar, que você gasta menos dinheiro e também não ia passar tanto tempo, né? Então, eh, limitar uma vez na semana, talvez? É.
Aham. <laughs> Sim. É. É verdade. É, eu acho, só no final de semana mesmo igual você falou: "No final de semana eu pego ele, mas no nos dias da semana não".
Não, né? Aí fica fica mais claro para você que dia que pode pegar, que dia que não pode, né? Eh, mas pro
Uhum. É, é, com certeza vou tentar fazer isso: Instagram na hora do almoço e esse aplicativo maravilhoso no final de semana. Vamos torcer pra dar certo. <laughs>
Exato, exato, <laughs> não, acho que vai funcionar. <laughs>
Olha, muito obrigada, foi ótimo conversar com você, eu gostei muito das dicas.
Ah, imagina, que isso, disponha. Tenho certeza que você vai conseguir, vai organizar melhor o seu tempo aí. Tá bom? Tchau tchau, até a próxima!